बिल्कुल, आपने सही कहा और देखिए कई बार फ़िर ऐसा भी होता है ना कि जब अ अ, एक तो वो भी होता है कि जब कभी मान लीजिए ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं ना तो फ़िर अ, जब चीज़ें जब सामने आती हैं तो जब कोई फँसता है, तो लंबा फँसता है, ऐसा नहीं है ये ट्रेल बहुत फ़िर ना लंबी दूर तक जाती है, ऐसा नहीं कि जो ऊपर-ऊपर से जो लोग आएँ सिर्फ़ वही फँसेंगे। ये फ़िर पूरा नीचे तक जड़ जो है वो पूरी पूरी समाप्त हो जाती है फ़िर अ, देखा है हमने काफ़ी लोगों के साथ जो इतने इन्फ्लुएंशल बड़े-बड़े लोग थे, है ना? इतने स्कैम्स किए जिनको ऐसा लगता था कि शायद मैं वो ये सब करके निकल जाएँगे, वो कोई कुछ नहीं कर पाया अच्छा पैसा है, पावर है। पर ऐसा नहीं हुआ एक बार जब चीज़ें सर के ऊपर से निकली, जब पानी सर के ऊपर बढ़ा, जब इन चीज़ों पे एकदम से प्र अ, ये चीज़े एक्सपोज़ हुई ना, तो फ़िर वो लोगों के साथ-साथ जो नीचे वाले थे, वो भी फँसे। तो मुझे लगता है आप हाँ, और इसमें ये है कि जैसा आपने भी कहा, कोई ऐसी आपकी मेहनत की, आपके हक़ की कमाई नहीं है आप किसी दूसरे का ही मार रहे हैं। और वो मोस्ट प्रॉबेबली तो एक मिडल क्लास या कोई गरीब इंसान ही होगा।
जी। हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। जी, जी, जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी, जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी, जी बिल्कुल। हाँ। जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ। घड़ा भर जाएगा। हाँ। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी। हाँ।